أكيد طبعًا. آه، حلو برضه إن أنتِ بتشاركيهم وبتحاولي اللي هم تخلّيهم حتّى يعتمدوا على نفسهم وكده، دي برضه نقطة جميلة ومهمة جدًا وحابب أحييكِ الصراحة على إن أنتِ آآ، بتقومي بدور اللي أنتِ بت بتشتغلي وفي نفس الوقت بتروّحي برضه تعتني بأولادِك وتطبخي لهم وتعملي لهم اللي هم محتاجينه وتتابعيهم وكده، أكيد ده شُغ يعني شُغل كتير جدًا عليكِ ومجهود كبير وأكيد دي حاجة يعني أنا مقدّرها جدًا ومقدّر اللي أنتِ بتعمليه، ده حاجة كبيرة جدًا فعلًا وعايز أقول لِك يعني أكيد ولادِك شايفينِك بالنسبة لهم يعني بَطلة وشايفينِك بالنسبة لهم حاجة كبيرة بسبب المجهود الكبير اللي أنتِ بتعمليه دوّة. باحب أحييكِ أحيي أحييكِ أكيد طبعًا واحب أحييكِ طبعًا على اللي أنتِ بتعمليه ده كُلّه وحابب أقول لِك اللي أنتِ يعني ممكن ت بس يعني تجرّبي إن أنتِ تخفّفي عن نفسِك شوية ال التفكير أو اللي أنتِ ت تعملي كل حاجة بشكل مثالي، يعني مش لازم كل حاجة تعمليها بأك أكتر شكل ممكن مثالي وكده، لإن طبعًا المثالية أو الكَمال دي حاجة مش موجودة، يعني دي حاجة مش موجودة، حاجة مش آآ مش مع يعني مش أي حد يعني مش أي حد بيعملها، لإن مهما إن كان الواحد آه، يعني مهما الواحد جرى ورا الكَمال وكده، هيبقى الموضوع صعب عليه جدًا، لكن إن أنتِ لو بدأتِ تاخدي الأمور بم يعني بشكل مثلًا أبسط شوية أو اللي أنتِ ما تاخديش حاجة على أعصابِك أبدًا أو إن أنتِ تاخدي مثلًا الشُغل ببساطة وتروّحي
آه فعلًا. فعلًا. أتمنى، أتمنى والله. صح، معاك حق فعلًا. إمم. يا ريتني أعمل كده، آه. أنا فعلًا محتاجة كده، فعلًا.
آه. يعني حتّى لمّا تروّحي مثلًا أنا يعني كده والّا كده هيبقى فيه ضغط وكده ويعني ربِّنا يعينِك على كل دوّة، بس أنتِ تبدئي اللي هو إيه، مش لازم كل حاجة تبقى كاملة وكده. وكمان بقى في حاجات معيّنة ممكن تساعدِك اللي أنتِ آآ تنجزي وقت شوية أو توفَّر مجهود زي مثلًا <sniffs> أنتِ نقط م قُلتِ قُلتِ نقطة مهمة أوي اللي أنتِ بتش بتخلّي العيال تشاركيهم في مهام البيت أو اللي هم يشيلوا مسؤوليتهم شوية، دي نقطة مهمة لإن من باب اللي هم يخفّفوا عليكِ شوية من باب برضه إن هم إيه، يعتمدوا على نفسهم شوية واللي هم يبقوا يعرفوا إزاي يتصرّفوا وكده ويبقوا م يعني معتمدين على نفسهم وكده. آآ، ممكن
آه. صح، فعلًا، أنا باحاول أربّيهم على كده فعلًا.
آه، ممكن اللي هو إيه يضبّطوا مثلًا يروّقوا آآ يوروّقوا الأوضة بتاعتهم، يلمّوا هدومهم، الحاجات دي كُلّها، الحاجات اللي هي البسيطة السهلة دي، ممكن هم لو عملوها فعلًا يسهّل عليكِ أوي وهتبقى سهلة عليهم. برضه ممكن حتّة إن أنتِ تعمليها وهتفرق معاكِ جدًا، جدًا، اللي أنتِ آآ ممكن تبقي محضّرة الأكل أو الغدا من قبلها بيوم، يعني أنتِ تبقي أنتِ عارفة هتعملي إيه مثلًا بُكرة وتبقي من بالليل محضّرة اللي أنتِ هتعمليه بُكرة بحيث اللي أنتِ أول ما ترجعي يادوب بس تحضّري الحاجة أو اللي أنتِ تُحطّي الحاجة أو تبقي عارفة هتعملي إيه بالضبط، الموضوع ده ممكن يسهّل عليِ
أيوه فعلًا. هي الطريقة دي فعلًا نفعِت معايا قبل كده، وضبطت معايا و ومعاك حق يعني بتشيل الهَم والضغط من على الواحد فعلًا، صح.